Eu vou te contar. Eh, eu sempre quis a minha vida toda eu morro de inveja essa invejinha saudável, sabe, essa vejin invejinha branca, <chuckles> de gente que consegue dar aquela cochiladinha, sabe sabe a siesta dos espanhóis, assim? Puxa vida! Ai, não é? O o o o marido do <clicks tongue> meu ex-marido, o pai dos meus filhos, eh, nós não estamos mais juntos, né, mas ele é de família espanhola, né. E eles fazem muito isso, né, depois do almoço aqueles 15 minutinhos, né, de de cochilada, tal. E eu sempre falei assim, que: "Nossa, se você me ver dormindo à tarde, você pode saber que eu tô doente", porque eu não consigo, é uma coisa, realmente, que não não não não não é natural pra mim, sabe. E aí eu queria saber tem alguma dica?
Sei, sei. Sei, que taura. <chuckles> Ah. Sei, mas você se sente cansada, assim, durante o dia?
O quê o quê?
Desculpa, você se sente cansada durante o dia?
Ah, eu trabalho pra caramba, sabe. Eu tenho uma uma rotina super f hã, frenética, sabe. E eu tenho o pensamento muito acelerado. Você vê que eu sou agitada, já, né, <chuckles> por natureza. E aí, eu não consigo desacelerar tão rapidamente, assim, e dormir só 15 minutinhos, assim. Não não é não é natural.
Sei. <laughs> Sei. E que horas do dia você costuma ter mais sono?
Mais sono? Eu acho que, assim, tipo seis 18h. seis da tarde eu tô na frente do computador às vezes, eu dou umas piscadas, sabe. Eu falo: "Meu Deus" eu durmo, assim, dá até sabe quando ase até a cabeça, assim, dá uma abaixada sabe. <chuckles> Nossa.
Hum. Sei. Sei, sei bem. Enfim é, que é nessa hora não é uma boa hora pra tirar uma soneca, porque vai afetar o sono noturno, né.
Pois é, pois é. Isso que eu penso. Eu falo s
Mas, se você conseguisse tirar uma assim, depois do almoço. Aquela coisinha curta, né, que seria se e evitando, assim, o fim do dia, né, porque, a até assim, por volta das 18h você já está cansada, é, mas aí já é muito tarde pra você tirar um soninho.
É, tem que ser. É. Mas, olha, eu durmo bem tarde também, assim, eu durmo nos esses esses últimos dias, eu tenho do do ido dormir, assim, tipo umas 2h. Mas o meu horário normal, eh, de dormir, assim, é tipo meia-noite.
Uhum.

Sei, e e atrapalharia se você tentasse tirar um soninho depois do almoço ou ficaria difícil por conta, a assim, de atividades deles, que de lição de casa ou
Não, isso até daria, assim, 15, 20 minutos eu tenho, eu tenho que eu tenho que achar. <laughs>
É, então tenta fazer isso, porque depois do almoço, como você tá fazendo a digestão, o corpo já dá uma desacelerada. Eu acho que é um momento bem propício pra você fazer essa tentar fazer essa sonequinha.
Sim. Né, faz todo sentido, faz todo sentido. É verdade, tipo, depois do almoço dependendo até se se come uma coisa mais um pouquinho mais pesadinha, uma feijoada, assim, né, <laughs> aí dá um soninho.
É, aí sim. Aí não precisa nem do barulhinho relaxante. <giggles>
Nossa, <laughs> é só fechar o olhinho mesmo, não. Eh, comigo nem nem nem com a feijoada, viu. <laughs>
<laughs> Nossa. É, tenta fazer esses exercícios, desa a talvez uma meditação guiada, alguma coisa que, assim, te ajude a a meio que desacelerar. E eu acho que, assim, não precisa ser um horário fixo, mas não pode ser muito tarde, né, no dia. Mas, assim, talvez
Sim, sim. É, eu vou tenta Diga.
não, depois, assim, depois do almoço, uma hora a que vo a hora que for que você for almoçar, dependendo da hora que for, você pode tentar fazer, assim, um momento relaxante depois.
Uhum. Não, faz todo o sentido tudo isso, acho que o me que o que me faltava era era realmente essa dica que você deu, né, de de fazer uma preparação mesmo, né, de ter alguma coisa que me ajude, me guie nisso, né, porque se deixar só o meu pensamento acelerado, né, só fechar o olho não dá certo. Mas eu vou testar todas essas dicas que você me deu, e eu tenho estou estou bem confiante que vai dar certo dessa vez.
É. Ah, eu espero que dê certo mesmo, porque eu acho que, eh, tirar um cochilinho vai te ajudar muito a manter seu seu pico de energia, assim, durante o dia todo, né. Porque daí vai poder evitar aquele seu crash, aquele seu sono das 18:00, né, se você conseguir tirar esse soninho.
Uhum. É verdade, faz todo o sentido. Ah, muito obrigada, viu. Como é bom a gente conversar, né, e ter uma uma uma visão de quem tá de fora. Foi muito legal, em prática.
Claro, nossa, espero ter te ajudar. Eu acho muito legal a gente trocar ideias e e e pegar ideias novas de pessoas, né. É muito legal, fica à vontade, espero que dê super certo para você, viu?
Nossa, é mesmo. <laughs> Ah, obrigada, viu. A próxima vez, então, eu venho aqui e te conto como é que foi. <laughs>